อา ยังไงคะ? หมายถึงว่า แต่ละคนมีกิจกรรมที่ต่างกัน แล้วก็มาเล่าสู่กันฟัง อะไรแบบนี้เหรอคะ? แล้วกิจกรรมของคุณคืออะไร? ไหน ๆ ๆ
อย่างเช่น เอ่อ ส่วนใหญ่กิจกรรมที่ทำร่วมกับครอบครัวบ่อยที่สุด ก็คือจะทำร่วมกับคุณพ่อเนี่ยแหละค่ะ จะบ่อยที่สุด คนอื่นนี่ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ค่อยได้ร่วมกันเท่าไร ก็จะร่วมกันทำตอนเช็งเม้ง กิน ข้าว อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเป็นแบบ ถ้ากิจกรรมครอบครัว ในครอบครัว ในยูนิตที่เราแบบว่าทำด้วยบ่อยที่สุด ก็คือคุณพ่อเนาะ แล้วก็กิจกรรมที่ทำด้วยกันก็คือไปดูการ์ตูน
อืม <laughs> อา ๆ อ๋อ ไปดูการ์ตูน เป็นการ์ตูนแนวไหนอะ เพราะว่า อ่า อย่างคุณเป็นผู้หญิงเนาะ พ่อคุณเป็นแบบผู้ชายอะ การ์ตูนก็อาจจะคนละแนว แล้วการ์ตูนเรื่องไหนที่คุณดูด้วยกันได้อะ?
ใช่ ใช่ ผู้ชาย การ์ตูนกีฬาค่ะ การ์ตูนแบบ การ์ตูนสายกีฬา การ์ตูนแบบว่า การ์ตูนวอลเลย์บอล การ์ตูนปั่นจักรยาน การ์ตูน เอ่อ เล่นหมากล้อม การ์ตูน
อะฮะ <chuckles> แต่มันดูไปในแนว ทาง เอ่อ คุณผู้ชายมากกว่านะ แล้วอย่างเงี้ยคุณสนุกเหรอ? เออ ๆ
มันสนุก มันสนุก ใช่ ยิ่งดู สนุก แล้วก็จะเป็นการ์ตูนที่ พอดูปุ๊บ ก็จะนั่ง มานั่งคุยกันว่า ไม่ ๆ ๆ ปะป๊าเนี่ยเขาก็จะมีตัวในใจที่แบบ บางทีเขาดูไปเขาก็บ่นไปนะว่าแบบ โอ๊ย มันเว่อร์เหลือเกินการ์ตูนกีฬานี้ ใครเขาจะไปทำแบบนั้นได้ อะไรเงี้ย แต่เขาก็ดูนะ เขาก็สนุกไปกับเราเรื่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย พอแยกกันไปดูมาอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมานั่งคุยกันว่าดูถึงตอนไหนแล้ว ถึงตอนนี้ แต่ตอนนั้นรู้สึกว่า มันไม่จริง มันไม่ใช่อะ มันจะแบบมันต้องเล่นแบบนี้ โอ้ มันต้องเล่นแบบนี้ ทั้ง ๆ ที่ก็เล่นกีฬานั้นไม่เป็นนะคุณพ่อ เรา
เออ เออ ๆ เออ ๆ <chuckles>

อ้าว แล้วทำไมถึงแบบไม่ ไม่ ไม่แบ่งกันดู อา เข้าใจ ๆ
บางทีมันว่างอ่านไม่ตรงกัน อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นการดูอย่างเงี้ยก็จะ เขาเรียกอะไรอะ ก็จะแย่งกันไปดูได้เลยพร้อม ๆ กัน แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ทั้งดูทั้งอ่านเลยนะ เพราะว่าชอบกันมาก ๆ
อืม ดู ค่ะ
ก็คือเรื่องพรินซ์ออฟเทนนิส <chuckles>
พรินซ์ออฟเทนนิส คือ อะ เกี่ยวกับเทนนิสแน่ ๆ ล่ะ แล้ว แล้วทำไมเนื้อเรื่องถึงต้องติดกันทั้งพ่อทั้งลูกอะคะ?
ใช่ ใช่ คือเรารู้สึกว่ามันเป็นแนว จริง ๆ ที่ติดอะ รา สำหรับเราก็ไม่ใช่การ์ตูนที่แบบ โอ้โฮ ดีขนาดนั้นนะในความรู้สึกของ เรา แต่ว่ามันเป็นการ์ตูนที่เถียงกันได้ตลอดเวลา เพราะว่า ตัวละครน่ะ คือการ์ตูน การ์ตูนกีฬาเขาจะมีหลายแนว เขาจะมีกีฬา การ์ตูนกีฬาที่เน้นกีฬาแบบจริงจัง หมายความว่าเน้นให้ความรู้ เวลาเล่นก็จะวิเคราะห์แบบอ้างอิงจากทฤษฎีจริงอะเนาะ
อา
ว่าแบบ เอ๊ย ทฤษฎีนี้มันเป็นอย่างงี้ ๆ กับการ์ตูนกีฬาที่ใส่ ใส่ความแฟนตาซีเข้าไปแบบว่า โอ้โฮ พอตีลูกทีหนึ่ง โอ้โฮ ตีลูกโค้ง อะไรแบบนี้ มันตีไม่ได้ หรอก เอาจริง
อา เข้าใจแล้ว เหมือนมันเป็นแค่ เอ่อ อะไรนะ ความ ความ ความคิดเห็น เป็นภาพในจินตนาการแบบนี้ อืม ๆ ๆ
ทำมาเพื่อความบันเทิง ใช่ เป็นแบบ โอ้โฮ ตีแล้วแบบว่ามีมังกรออกมา อะไรเงี้ย แบบมัน อันนี้พูดได้เห็นภาพนะ แต่หมาย คือมันเวอร์ค่ะ มันเวอร์ก็เลยชอบดูกันว่า นักเขียนน่ะ เขาจะ เขาเรียกอะไร เขาจะใส่ คือ โอ้โฮ ในโรงเรียนในพรินซ์ออฟเทนนิสอะ เขาก็จะเหมือนเป็น เป็น เขาเรียกอะไร เป็นตัวพระเอกที่เก่งมาก ๆ แต่ว่าเป็นแบบรุ่นน้องที่เพิ่งเข้าไปใหม่ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็พอเข้าไปใหม่ก็ ตอนแรกก็เจอทีมกับคนในโรงเรียน แข่งกับคนในโรงเรียนเสร็จก็ต้องไปแข่งกับคนต่างโรงเรียน แล้วก็ต้องไปเข้า Tournament ที่มันเป็นของแบบ ของระดับนักเรียนมัธยมปลาย เสร็จก็ต้องไป ข เข้า Tournament หลังมัธยมปลาย ไป Tournament ประเทศ Tournament ประเทศเสร็จแบบรอบประเทศเนาะ เอ๊ย รอบภาค รอบประเทศ แล้วก็ไปรอบโลก
อา อืม อา

อ๋อ โอเค เข้าใจ
แล้วคือไปเรียนต่างจังหวัด เรียนจบก็คือทำงานต่างจังหวัด ก็คือ อือ ก็เหมือนแบบเราออกมาแล้วอะค่ะ อะไรอย่างเงี้ย พอเจอกันก็ ก็คุยเรื่องสารทุกข์สุขดิบกันเสียมากกว่า เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันบ่อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา อา เข้าใจ เออ แล้ว แล้วเวลาที่เจอกัน 3 คนเนี่ยค่ะ คุณกลับไปที่บ้าน หรือว่านัดกันออกมาทานข้าว หรือว่า เออ นัดทำค็อก เอ่อ อาหารกัน งี้ไหม?
ส่วนใหญ่ก็ ก็บางที ป๊าก็มาหาที่บ้านที่เราอยู่ที่ต่างจังหวัดเหมือนกันนะคะ ก็มากันทั้งคู่เลย มาค้าง 1 วัน 2 วัน เขาก็กลับไป อะไรอย่างเงี้ย แต่เราไม่ค่อยกลับบ้านหรอก <laughs>
อือ อา <laughs> เออ ๆ ๆ เข้าใจได้ด้วยวัยเนาะ
อืม ป๊ามา อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ ไปหาอะไรกินด้วยกันนู่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ย เพราะมาต่าง จ ค สำหรับเขามันคือการมาเที่ยวต่างจังหวัดเนาะ
อา ค่ะ อย่างเงี้ยก็พอจะฟังได้เนาะว่า กิจกรรมที่เหมือนแบบ เอ่อ ทำร่วมกันกับครอบครัวของคุณเนี่ย ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ทำกับพ่อ หรือว่าไม่ได้ทำกับแค่เฉพาะคุณแฟนเนี่ย คุณแฟนพ่อน่ะ คุณก็อาจจะอยู่ร่วมกัน แล้วก็ใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน อาจจะ อา ออกไปทานข้าว แล้วก็ ท คุยกันเรื่องอื่น ๆ จากที่เมาท์พ่อ ก็อาจจะไม่ได้เมาท์ จากที่คุยเรื่องเกมกับพ่อ ก็อาจจะลดการคุยเรื่องเกม แล้วก็เหมือนอะไรน่ะ หาจุดสนใจร่วมกันเพื่อที่จะแบบเหมือนคุยกันได้ ก็ดูว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะ ก็ เออ ต่างคนจะได้ไม่เกร็ง แล้วก็จะได้เหมือนมีความรู้สึกสบาย ๆ ในวงสนทนา เออ
ค่ะ ใช่ ใช่ ก็ใช้ชีวิต ใช่ จริง ๆ ก็ไม่เคยเกร็งกันอยู่แล้ว ไม่รู้ ทำไม ใช้ชีวิตมันแบบเรื่อย ๆ ค่ะ หมายความว่าพอมาเจอกัน 3 คน มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาอะไรทำเพื่อแบบเพื่ออยู่ร่วมกันอะเนาะ หมายความว่า เออ ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย ไปเที่ยวนู่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ย คุยเรื่องอะไรก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
<laughs> อืม ก็วันนี้นะ ฟังดูแล้ว เออ คุณก็ดูมีความไม่เครียดจริง ๆ ด้วยแหละ จากน้ำเสียงอะเนาะ จาก การ ที่คุณได้เล่นเกมกับคุณพ่อ ได้ อ่า ดูการ์ตูนร่วมกัน แล้วก็ยังได้เมาท์คุณพ่อกับคุณแฟนพ่อด้วย อันนี้ก็เป็นกิจกรรมเล็ก ๆ น่ารัก ๆ ในครอบครัว ที่ก็น่าจะน่าสนุกมาก ๆ เลย วันเนี้ยยังไงก็สนุกมาก ๆ ค่ะ ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ
<laughs>